เออ สรุปก็คือไม่ได้อินกับเนื้อเรื่องเลย คือไม่ อินกับข้างนอก
อะโธ่ นะ เอา เอาจากหนังที่เราอยากรู้ว่า แบบคนอื่นเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไง?
ถ้าถามจากหนังเหรอ? เรารู้สึกว่า คือมัน มันไม่แปลก เพราะว่าแต่ละคนที่อยู่ในเรื่องอะ มัน มันมีปม ในชีวิตของตัวเองอะ อย่าง อะไรนะ ไอ้ชื่อเจฟ เออ ชื่ออะไรนะ ทองคำใช่เปล่า? เขา ก็คือเขาก็ควรมีสิทธิ์ได้ เนื่องจากว่าเขาคือคู่รักจริง ๆ ของ
อือฮึ อืม ทองคำ อือฮึ
ของเต้ยอ่ะ จำชื่อไม่ได้แหละ แต่เผอิญว่า เขาไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากว่ากฎหมายอะ ไม่ได้รองรับ LGBTQ+ ถูกเปล่า?
อื้อฮือ อือ อื้อฮือ
อืม ส่วนยายโหม๋ก็คือจริง ๆ ก็ควรได้เหมือนกัน เนื่องจากว่า เออ
ยายโหม๋ <chuckles> ยาย อื้อฮือ ยายโหม๋ก็น่าสงสารนะ อืม
เนื่องจากว่าเขา ถูก เขาคือคนที่เลี้ยงดูมา แล้ว แล้วสุดท้ายอะ คือเราว่ามันดี เพราะว่ามันคือการ การวางตัวละครที่ทำให้เห็นถึงจิตใจมนุษย์จริง ๆ อะ
อืม แต่เหมือนแบบว่า เขาโพรโมตกันหนักเหมือนประมาณว่า แบบว่า อุ๊ย ออกมาแล้วหม่นมาก แบบ อือ ล แบบ ดาร์ก มากนู่นนี่นั่น อะไรเงี้ย แต่เราออกมาแล้วแบบว่า
เออ อือ ๆ ๆ อืม แล้วตัวเองรู้สึกยังไง? เฉย ๆ
ฮะ จบแล้วเหรอ? คืออะไรเนี่ย? มันทำไมไม่เหมือนแบบที่โพรโมตเวอร์ ๆ ไว้เลย เราแบบว่า ฮะ! อย่างงี้เหรอ? อะไรอย่างเงี้ย เออ เราเสียดายตังค์อะ เพราะเราหวุบ
เฮ้ย! <chuckles> เออ ไม่ แล้วรู้สึกยังไงอะตอนดู?
จบ จบแบบ เรารู้สึกแบบ มันไม่ มันไม่เวิร์ก แบบคือเราอะ น่ะ เออ ใช่ เรารู้สึกไม่สนุก แต่แค่มาดู เพราะว่าเราเป็นติ่งเจฟ อะไรอย่างเงี้ย
ไม่สนุก ไม่ได้รู้สึกสนุกจริงอะ? อืม อ๋อ เออ ๆ ๆ ใช่ คือ คือเราว่าเขาเล่นดีนะ
อืม อะ เจฟอะเล่นได้ คือทุกคนน่ะ ตัวละครทุกตัวเล่นดีหมด แต่เรารู้สึกว่า หนังมันยังไปถึงจุดที่แบบเหมือนแบบ <tsk> ไคลแมกซ์ได้มากกว่านี้อะ เรารู้สึกว่าอย่างงั้น มันดูไม่ มัน มันน่าจะใส่อะไรได้มากกว่านี้ อืม
เออ อือ ๆ ๆ ๆ คือแบบควรจะมี Detail มากกว่านี้ ที่ไม่ใช่แบบไปปลูกทุเรียนใช่เปล่า?
อา ใช่ อืม
เฮ้ย! แต่เขาก็ได้รางวัลเยอะอยู่นะเรื่องเนี้ย อืม แล้วก็เพลง เพลงที่เขาร้อง ยามเมื่อฝนเท อันนี้ไบร์ทไปร้องก็คือ ไม่ ไม่ผ่าน <chuckles>
อ้าว เหรอ? เออ เอ๊ะ! <chuckles>